Actually, yun din. Kaya kami kumakain din sa labas minsan 'pag alam mo naman may nagustuhan ako, yun ginagaya ko siya. Nagugustuhan naman ta's mas nai-improve pa parang ganun. May mga recipe ako na nai-improve siya kasi, ah, kapag, ah, nagluluto ako, parang gano'n. Actually, yun isa rin yun sa plano ko, yun nga medyo sa bahay na lang.
Mm. Oh. Okey, perfect. Yes. So, 'di ba it's for it's your time to experiment na 'di ba? Mag-experiment ka, tingnan mo hanapin mo yung ano, kung ano yung, ah, magiging ano yung pinaka 'di ba parang, ah, specialty dish mo na puwede mong ibahagi sa asawa mo. Ah, so ye yes, ah, puwede kang mag-ano, mag magluto kasi alam mo maa-appreciate kahit hindi ganun kasarap, maa-appreciate yun 'yan ng asawa mo. Oo, kasi ganun ka niya kamahal. So, yun yung ano ng mga asawa, papel ng mga asawa. Kahit napaka ano, masisira na na ang mukha nila pag ka ah, sarap. <laughs> Pagkatalikod, oh <laughs> So, puwede kang mag-experiment, gumawa ka, mag-i ilaan mo yung ano mo, yung mga spare time mo kasi mas marami ka ng time. So, ilaan mo dun sa mga hobby mo, hanapin mo yung hobby mo, hanapin mo dun ah, mag mag-try ka ng, ah, baka mag magustuhan mo ang pagluluto, 'di ba? Malay din natin baka maging negosyo mo pa, 'di ba? Mapagkakitaan mo kahit paano, pakonti-konti. Pero, ah, ang focus ngayon is, ah, more on save ah, more on maka-save ka yung, ah, yung nagagastos mo dati na, ah, sa dat dating sahod mo na ginagastos mo lang sa sa labas, puwede mo na siyang ma-save. So, ah, puwede kang parang mas madadagdagan pa yung savings niyo kasi 'di ba ang goal naman natin is na maging, ah, stronger and independent ang pamilya ninyo 'pag ka in case merong mga emergency talagang meron kayong madudukot. So, ah, kung kung yung asawa mo nagse-save 'di ba, ah, kung may magbibigay siya sa'yo ng mga ano kasi dito ka din matutut alam mo dito ka talaga matututo. Nae-excite ako dito sa ano, sa parang journey mo ngayon kasi ikaw parang ano na, real world na bilang asawa. Kasi dati parang wala, parang mag-jowa lang kayo nung mga time na yun 'di ba? Ngayon talagang real ano na, real world bilang housewife. Oo. So, dito mo matututunan kung paano mag-budget, paano mamalengke, paano bumili ng grocery, kasi kung dati hindi ka tumitingin ng ano, ah, ng price 'di ba, price tag ng mga binibili mo naku, kailangan mo na siyang tingnan, kailangan mo na siyang ilista, i-budget.
Mhm. Mm. Mm. Hmm. <laughs> <laughs> Mm. Mm. Mm. M Mm. Mm. Tama. Mm. <chuckles> Mm. <chuckles> Oo nga, oo. Mm. Mm. <chuckles> Oh. Oo nga, ang daming alam mo yun na-expire dati na mga nabibili ko kasi wala lang, bili lang nang bili.
Yes.